حلو جدًا.
جيت بقى، جِبت مدرس
فعايز أعرف بقى منك أ عملت إيه ساعتها أو إحساسك كان إيه الأول يعني؟
إحساسي طبعًا أنا حاسس ب بندم وقرار أنا مش هاقدر أرجع فيه
إمم. ماشي.
وحاسس بخيبة أمل، وحاسس إن أنا مش قادر يعني خدت خطوة غلط والخطوة الغلط دي هتأثَّر عليَّ مدى الحياة.
حلو جدًا. طب ج جرَّبت ساعتها تتكلم معاهم تاني بقى تقول لهم يعني بصّوا نتيجة اللي أنتم عملتوه؟ والّا والّا لأ خلاص بقى يعني
لأن أنت لو يعني لو طب حصل قُدّام أنا لمّا لمّا جِبت درجات وحشة جدًا، الأول بس أنا عشان هاثبت لك إن القرار أثَّر عليه نفسيًا، أنا جالي حالة نفسية وقعدت حوالي مثلًا 4 شهور ما باروحش دروس خالص، وجيت في الآخر جِبت مدرس خصوصي رياضة، جِه قال لي: "أنت لازم تأجل،" أأجل دي يعني المواد هامتحنها السنة الجاية، يعني هاقعد سنة زيادة.
إمم. إمم. آه، آه. يعني ضيَّعت كمان سنة من عمرك نتيجة إن أنت مشيت ورا قرارهم مش اللي أنت عايزه.
بالضبط. إن أنا خدت قرارهم و وطلع غلط في الآخر وده أثَّر عليَّ أنا شخصيًا ما أثَّرش عليهم هُم خالص، ولا مسّهم تمامًا.
جميل. حلو جدًا. إمم، إمم.
وفي الآخر
طيب آآ آه يعني قُل لي بقى.
قُلت مش هاكم قُلت أنا هاخش الامتحان وزي ما تيجي تيجي بقى.
إيه اللي حصل؟ آه. تمام.
نجحت بقى سقطت، بس الحمد لله نجحت يعني لأني <chuckles> كنت باغش وكده، فعرفت أغش من واحد صاحبي.
إمم.
فالحمد لله ربنا كرمني و ونجحت وعديت السنة دي بس جِبت مجموع طبعًا يعني مجموع وِحِش جدًا، جدًا، جدًا، أنا غز غز آآ خذ آآ خذلت نفسي.
ماشي.